حلوة الفكرة دي، تصدّق أنا أول مرّه أعرف الفكرة دي، بس تصدّق فكرة حلوة جدًا، لأ، عجبتني، آآ، بس دي كانت محتاجة من التأسيس في الأول زي أنت ما بتقول كده، آه، عشان الوصَلات بقى والتوصيل من الحوض ل ل للسيفون ده بس بجد ف فكرة حلوة، لو الناس استغلّتها هتفرِق كتير جدًا في استهلاك المَيَّه، غير لإن طبعًا السيفون بيستهلك كتير، آه. لأ، فكرة حلوة.
امم. آه، دي محتاجة تأسيس بقى. طبعًا، الاستهلاك الكتير. آه، طَب قولي لي بقى، أنتِ كنتِ بتكلمينا على، آآ، الغسيل والغسالة، وطبعًا استهلاك الغسالة الأوتوماتيك بيبقى فوق الفظيع يعني من المَيَّة، حليتِ الموضوع ده إزاي؟
آه، أنا هاقول لك بقى موضوع الغسالة دوَّة كان عامل لي أزمة بصراحة، لإن أنا اتعوّدت إن أحُطّ الغسيل في الغسالة ودُمتم بقى، أستنى لمّا تطلع آه، أحُطّ الغسيل بقى غسيل أبيض مثلًا يقعد له بالساعتين 3 عَبال ما يتغسل وبيسخن ويتنقع في الغسالة ويطلع، الغسيل الألوان مش عارفة إيه، وأقعد أقسِّم بقى، يمكن أكون أقول لك إن أنا ساعات باشغّل الغسالة على طقمين 3 كده عشان خايفة مثلًا ل لألوان تيجي عليهم أو خايفة كذا.
وشكرًا، امم. امم. وكُلّ دي دورات بقى، يعني طقمين 3، كُلّ طقم هي دورة، كُلّ دي دورة كاملة كُلّ دي دورة كاملة بقى غسيل لأ، طبعًا، آآ، آآ، المِية دولار بتبقى شديدة طبعًا، فلازم لأ، لازم، <laughs>
أ كل دي مَيَّه بقى، مَيَّه <laughs> آه، فيعني عَبال ما تخلّص بتوجع <laughs> ف أنا قعدت أقول بقى ده أنا لو شغّلتها كده بقى عَبال ما أخلّص يوم الغسيل هيكون ك عايزة عربية الشفط دي قاعدة تحت البيت.
ده ده ده أنتِ لو رُحتِ اشتريتِ بقى هدوم جديدة كان هيبقى أرخص شوية.
أيوه بالضبط كده يعني، فقُلت إيه، بالنسبة للغسيل الأبيض، بقيت أعمل دُورق كده بلاستيك، أرُوح حاطّة فيه، آآ، مَيَّه سُخنة، وال أحُطّ الإريال والكلور والمنظّفات بتاعتي، وأرُوح ناقعة فيها شوية الغسيل ال الأبيض.
امم. أيوه، ده إحنا كده رِجِعنا لطُرُق زمان بقى تاني.
فب